Gitu sih
Iya. Jadi Kakak udah nunggu setahun lama, doa ke tanah suci, tapi sekalinya dapet betul-betul ini banget ya <sucks teeth> bahagia banget gitu. Dari lingkungan, dari segala sesuatunya, eee, pengalaman itu dapet banget ya, Kak. Wah, ini menarik banget sih, Kak, pengalaman Kakak.
<chuckles> Benar, Kak, benar. Benar. Mhm. Iya sih.
Aku itu keren banget sih, Kak, udah dapat univ yang diimpikan, dapat kerja juga yang sesuai dengan passion dan sangat, mmm, bisa mengubah hidup Kakak ya. Makasih banyak ya, Kak, buat sharing-sharing-nya.
Mhm. Benar, Kak. Benar benar.